Entiendo lo que dices, creo que eso es más que todo, bueno, sí, definitivamente te ayudó en su momento, pero por lo que tú explicas, creo que es más que todo como evadir las las emociones y lo que sientes, ¿no? Porque, definitivamente, el descanso hace que tu cerebro, pues, se renueve, que te despiertes con nueva energía, nuevos ánimos y comiences otra vez de cero, pero, de alguna u otra manera, esa gestión de emociones que tuviste, o sea, que tuviste que haber tenido por lo que estabas atravesando, tal vez había, eh, en su momento tuviste que haberlo como gestionado mejor, ¿no? O sea, me refiero como a hablarlo, expresarlo, ¿no? No, o sea, no quedártelo adentro, ¿o tú qué piensas? O sea, ¿crees que es es bueno guardarse ese tipo de sentimientos y de cosas?
Claro. <chuckles> Claro. Ujú. Claro. Y tienes razón. Mm, yo considero que no, lo que sucede es que tal vez sí, como te mencionaba al inicio, fue una persona que no expresa lo que siente estando mal, porque, ¿sabes?, yo pienso que, el resto de la gente, mis papás, mi novia, pues, no tiene la culpa de lo que me está pasando, ¿sabes? Entonces, como que yo tengo que estar bien para ellos, o sea, porque les amo. Entonces, creo que es algo que a mí me motiva o me recupera, ¿sabes? El hecho de pasar tiempo con mi novia, no siempre físicamente, pues en persona, sino que por llamada o algo así, me hace sentir bien, ¿sabes? O sea, a menos que el problema ha sido con ella, como que obviamente no va ser así, ¿verdad? Pero ahí no, pero lo que sucede es que ella como que me da paz, o sea, me da tranquilidad porque somos muy buenos amigos, hablamos de todo, eh, está, pues, siempre el cariño, las risas, entonces, como que me distrae. Tal vez sí tienes razón el hecho de que yo evado los sentimientos o cómo me sienta.
Ujú. Okey. Ujú. Claro, <laughs> a veces no le quieres hablar. Mm. Ujú. Entiendo. O sea, ¿sigues haciendo eso, de que solo te vas a dormir? <giggles>
Sí, mira, pues, la verdad es que sí, pero como que
Ay, no, pues, de qué solo estaba en el pasado, por lo que tú decías.
No, mira, me ayuda, es que te soy sincero, es lo que me ayuda a recuperarme un mal día, pero el hecho de la buena compañía, en este caso como ella, sin duda me quita todo lo mal en de que pudo haber surgido en ese día, algún problema, alguna pelea, incluso alguna pelea con alguien en el tránsito, sabes, o sea, es como, eh, ella como que me habla y no deja de tener la razón, pues, como bueno, porque le amo, le haré caso. Entonces, ella también contribuye mucho a recuperarme por esa comunión que tenemos.
Ujú. Ay, es estrés, del tráfico. <giggles>